A lui in realtà piaceva tantissimo, però ha visto che io ero molto in difficoltà, perché mentre lui è indoeuropeista, quindi studiava effettivamente quel tipo di lingue, io ho studiato lingue germaniche e lingue romanze, ovvero spagnolo e ned de erlandese, quindi ovviamente mi ha consigliato di avvicinarmi a qualcosa che io posso fare. Mhmm, non che io possa fare perché lo stavo comunque facendo, che io possa fare meglio.
Ah. Sì. Sì, sì, sì. E quindi su cosa ti sei spostato?
Su il nederlandese alla fine, faccio l'argomento sto cercando di definirlo bene, comunque una un'analisi di un pres di un plurale particolare in nederlandese. Tu invece su che le hai fatte le tesi?
Ah. Non lo so, io soltanto il greco al liceo quindi va bene così. Eh. <chuckles> Bellissimo, bellissimo tornassi indietro farei lettere classiche, ma questa è un'altra sta sc es è un altro par de manica. Ehm, io su cosa l'ho fatta? Ma la mia me vita accademica è stata travagliatissima, nel senso che alla triennale non avevo
Embè bello comunque. <chuckles> <chuckles>
non avevo una direzione.
Okay.
Completamente, nel senso andavo lì, b sì non ero entrata a medicina, ma io ero entrata con lo scorrimento, ma nel frattempo dovevo per forza fare qualcosa, quindi m'ero iscritta ad agraria, insomma guarda un una gran confusione. E quindi la triennale l'ho presa con un calcio proprio, un 97. Ho detto: "Va bene perfetto, ottimo". Avevo fatto una tesi sperimentale su siccità e qualità degli oli d'oliva. Ma questa se vuoi interessante, però, sì ma fatta male, cioè proprio la rileggo ogni tanto e dico: "Boh vabbè, okay", però m'ero laureata.
Mh-mh. Okay. Vabbé io com Ma ma bello. Eh no infatti. <chuckles> Vabbè era una tesi triennale. <chuckles>
Alla magistrale, l'ho fatta sullo sviluppo di film edibili, ehm, per preservare la qualità in particolare di frutti di pera, perché noi, mhmm, in Sicilia abbiamo un partico una particolare pera che stanno cercando di fare diventare una D.O.P. che è la pera coscia.
Mh-mh. O ah okay.